Oke. Kalau, eee, kejujuran menurut aku tuh kan, eee, beneran penting banget sih sih ya, soalnya heeh, soalnya kejujuran ini benar-benar harus ada dalam, eee, apa ya, kayak setiap saat. Eee, aku tuh tipe kayak yang, eee, gimana ya, aku lebih memilih kalau, eee, orang sekitar aku tuh beneran jujur sama aku daripada mereka menutupi se sesuatu, tapi pada akhirnya aku bakalan tahu dan itu bakal menyakitkan juga. Jadi, aku lebih lebih memilih kayak, eee, semisal, eee, hal itu tuh beneran, eee, menyakitkan, tapi mereka beneran jujur gitu. Jadi, eee, enggak ada yang ditutup-tutupi, eee, daripada kayak mereka, eee, beralasan, ah, mendingan kayak, eee, ditutupin dulu gitu. Tapi kan pada akhirnya semua hal itu bakal kayak keungkap ya, Kak. Jadi jadi heeh, jadi kalau semisal kita pas, eee, pas, eee, awal-awal mungkin kayak dibohongin gitu atau apa gitu kan, kita kayak, eee, mungkin enggak sadar gitu. Heeh, kayak berasa, ini semuanya aman. Pas kalau kita tahu, itu tuh wah, mmm, sakitnya lebih gitu, kayak, eee, lebih berkali-kali lipat.
Oke, mhm. Mhm. Oke. Heeh heeh. Ah, benar. Mhm. Mhm. Iya, betul betul. Iya, betul banget sih, Kak, mhm. Mhm. Wah, kayak kecewanya juga dalam ya, Kak. Kayak nggak mau ketemu lagi gitu kan sama orang itu, kayak, ah ah kayak keingat lagi pasti, heeh. Iya, betul sih, Kak. Aku juga pernah ngerasain itu seperti itu. Terus kayak menurut aku juga kejujuran ya dalam kehidupan sehari gitu, eee, iya merupakan kayak, eee, selaraslah gitu kan antara apa yang kita pikirkan, apa yang dirasakan, terus kayak apa yang dilakukan gitu kan? Jadi, ya artinya itu kita enggak pura-pura gitu, enggak menutup-nutupi mhm, terus kayak berani gitu menunjukkan siapa sih gitu kan diri kita sebenarnya. Terus kayak, ya dalam hal yang besar maupun yang kecil gitu ya, Kak. Terus, ya tadi juga setuju gitu kan, kita enggak boleh gitu meskipun kayak, eee, walaupun itu kayak menyakitkan itu pada, eee, awalnya. Kalau misalnya kita jujur ya enggak apa-apa gitu kan, daripada kita tahu sendiri, ya, eee fakta yang sebenarnya gitu. Karena ya aku pernah ngerasain itu gitu, Kak. Dan ternyata sampai sekarang kayak, eee, aku memang memaafkan gitu, tapi kayak ternyata, eee, butuh proses yang lama juga gitu memaafkan kejadian itu heeh. Ternyata ya aku kan, eee, diputus kontrak kerja gitu ya, Kak. Ya alasannya itu, eee, karena katanya aku tuh, eee, kurang cocok gitu di posisi tersebut gitu ya. Tapi kalau aku pikir-pikir gitu kan, eee, bukannya selama ini kayak aku selalu mencoba atau berusaha jadi lebih baik gitu kan, eee, di setiap, eee, harinya gitu kan? Nah, tapi kok kenapa dibilang enggak cocok ya? Terus kayak
Betul betul banget, Kak. Heeh. Hmm. Bener banget Kak. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mmm. Bener. Bener banget Kak. Mhm. Mmm, benar benar banget, Kak. Iya. Iya, betul. Mmm. Mmm. Iya. Mmm. Setuju Kak. Iya. Betul. Mhm. Mhm, mhm. Oh, iya sih, pasti Kak. <chuckles> Ah, iya. Mhm. Mhm. Oh, oke. Mhm. Oh. Mmm, oke. Mhm. Oh.
mmm, ya banyak gitu ya, alasan-alasan yang memang, mmm, membuat aku tuh sebisa mungkin, eee, aku mengiyakan gitu kalau misalnya aku tuh udah enggak bisa kerja di situ lagi. Tapi lama-lama aku tahu nih faktanya gitu ya, Kak.
Heeh. Heeh. Mmm, oke. Iya. Mhm.

Halo, selamat pagi dari sini, Kak.
Halo, selamat pagi juga, Kak, gimana nih kabarnya?
Iya, alhamdulillah baik, Kakak sendiri gimana nih kabarnya?
Alhamdulillah baik juga nih, Kak, masih semangat pagi-pagi kayak gini buat ngobrol sama Kakak nih.
Alhamdulillah. Iya, harus nih, apalagi pagi ini kita harus memulai sesuatu dengan yang positif-positif gitu ya. <chuckles>
Mmm. Mhm. Setuju banget, Kak. <chuckles> Kakak udah sarapan?
Iya, ngomo ah, udah juga nih, Kak, Kakak, eee, udah juga?
Oh, udah. Belum nih. <chuckles> Heeh.
Oh, belum, oke, nanti setelah ini Kakak harus sarapan ya. <laughs> Oke, iya. Nah, aku jadi penasaran gitu ya, Kak, mmm, tentang arti kejujuran gitu. Nah, kira-kira menurut Kakaknya, eee, arti kejujuran dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu, Kak?
Mhm. Oke, siap, kita ngobrol dulu deh. <chuckles> Kenapa tuh, Kak? Mhm. Mmm?